Oke. Nah kalau buat, eee, waktu kerja nih, itu kan kadang atasan ada yang kayak minta deadline-nya dipercepat gitu, jadi harus bekerja lembur gitu, bahkan kayak bisa berhari-hari. Itu biasanya kamu gimana tuh, e komunikasi sama atasan, biar kamu tuh juga tetap punya batas waktu digital, supaya nggak lembur melulu, gitu?
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Nah, aku juga aku tuh tipikal orang yang misalnya kerjaan tuh tuh kalau nggak bisa, jangan dibawa ke rumah, Kak. Jadi, kalau bisa aku selesaikan s heeh.
Mmm. Oh jadi, fokusnya di kantor aja, gitu ya?